Oh, iya. Benar benar sih Kak. Aku setuju banget sih apa yang Kakak omongin ya. Kalau ngomongin tentang pernikahan ya? Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang pernikahan Kak, untuk, eee, era digital yang kata Kakak tadi bilang maju gitu ya? Mungkin sangat bisa terjadi, mungkin bisa terjadi mem pernikahan digital. Tapi nampak kalo sa kalau dilihat dari sekarang, kayak orang kan pengen banget tuh, mmm, mem memontemkan mendokumentasikan hal secara langsung, gitu kan Kak ya? Jadi kayaknya, orang kayaknya akan menyayangkan sih Kak. Kayaknya orang banyak juga yang enggak setuju, mmm, pernikahan dijadiin virtual gitu, dijadiin secara online. Karena itu tadi gitu. Kan, pernikahan juga momennya cuma sekali seumur hidup kan Kak, gitu. Jadi, a kayaknya nggak akan banyak sih masyarakat Indonesia ya gitu. Apalagi dengan budaya gitu, kita kalau nikah kan beda-beda kan? Ininya, apa namanya? Bajunya, adatnya, gitu terus, eee, cara nikahannya juga, mau gayanya juga gimana, itu kan beda-beda tuh. Yang mana itu mendukung banget, mmm, budaya kita gitu. Jadi menurutku, ya sangat sulit ya. Kalaupun dia mau jadi online, kayaknya mungkin bakal terjadi di orang-orang tertentu doang yang, memang dia males gitu loh, untuk mendokumentasikan salah satu apa ya? Salah satu momen lah momentum lah di dalam kehidupan dia, gitu.
Mhm. Heeh. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Betul. Benar. Mhm. Benar. Mhm. Iya. Salah satu momen penting lah ya? Iya, benar. Berarti, kalau menurut Kakak, eee, acara-acara lokal nih, perlu ya dilestarikan ya Kak?
Benar benar. Perlu banget Kak gitu. Apalagi Indonesia banyak banget tuh ragam budayanya gitu. Dan, itulah justru yang menyatukan ki kerennya gitu. Padahal kita beda banget nih, banyak banget gitu kan, bahasanya, itunya. Tuh.
Iya, benar. Dan sayang. Mhm. Iya. Benar lagi. Iya eh, makasih banget loh Kak, untuk, eee, ngomong-ngomongnya hari ini. Banyak banget nih informasinya. Makasih ya Kak.
Iya, aku juga kan, ben Terima kasih juga ya Kak. Oke, sampai jumpa.
Iya, sampai jumpa.